Não, eu trabalho de casa, né, então assim, geralmente, eh, se eu tô muito ansiosa por uma situação porque tem os 2 lados, tá, vou te contar. Por exemplo, às vezes eu quando eu estou ansiosa eu perco a fome
Hum. Uhum.
tem vezes que não, que eu como demais, por exemplo, se eu estou ansiosa e triste eu como mais. Se é uma ansiedade de expectativa que, sei lá: "Alguma pessoa vai chegar, eu vou encontrar alguém, tan nam nam", eu acabo não comendo. Então exi
Uhum. Olha, a diferença, a ansiedade de algo bom, né, que vai acontecer, e de algo ruim. Algo ruim, que você tá triste não sei, eh, estar triste é a parte de ser uma emoção totalmente válida, né, não é legal, a ge ninguém gosta de de muita tristeza, né?
É. É. Hã? É. É como se eu comesse aquilo, né, pra me deixar mais feliz, de alguma forma, né?